Bạn ơi, thật ra là mình hông nghĩ á mọi chuyện nông nổi đến mức độ này đâu. Khi mà nhắc đến tiền bạc rồi á thì mọi thứ nó dường như nó trở thanh nên nhạy cảm á bạn, mà thậm chí người gia đình nó có thể là suy nghĩ khác đi và cũng có một cái sự mâu thuẫn không hề nhẹ đâu.
Ừm, kể mình Ừm, tâm sự cho mình đi, chuyện gì đã xảy ra với bạn nè?
Mới hơn tuần rồi nè mới hồi tuần rồi mình đi về quê, số là á mình làm ăn, mình đi làm xa nhà từ khi mà mình học đại học á. Cái mình đi ra, thì, ờ, mình cũng còn trẻ mà bạn, mình cũng tính cái đường mà mình lập nghiệp riêng cho mình chứ! Mình cũng để dành vốn để mà mình hả sau này bây giờ mình hiện làm công ty, nhưng mà mình cũng tính là mình cũng làm ăn riêng, cho mình cũng dành một cái khoảng thời giờ khoản tiền cho mình đó. Mà mình cũng nghĩ đó là cái việc mà mình cũng sẽ gửi tiền về, để cho phụ giúp, ừm, nuôi ba mẹ của mình á, mà chị của mình á hiện đang là ở nhà nữa. Mà cái kiểu như là, ừm, chị mình á thì vừa chăm ba mẹ thì thì lại vừa cái, kiểu như là, cũng muốn góp tiền vô. Nhưng mà thường nha, mỗi lần đi về nhà mà nhắc đến cái chuyện tiền bạc là hầu như cũng đều, gọi là, chị nói chị đang túng thiếu lắm, hoặc là chị đang có vấn đề gì đó để mà mình đưa tiền vô, mà thật ra thì mình nó muốn giữ cái khoản tiền đó cho mình. Mà chị hỏi tiền mình, thì mình nói là mình cũng đưa đi nhưng mà nhiều lần như vậy thì mình nói là "Ừ, chị ơi, thật ra thì em cũng dính được một khoản tiền thôi à, chứ em cũng hổng có nhiều đâu." Xong cái mình bị, kiểu như là, chị căng thẳng với với mình, chị nói là "Cái tiền đó thì chị sử dụng á để lo cho ba mẹ thôi, chứ hông có sử dụng riêng đâu." Mà như vậy thật thật thật sự mình cũng hông có ý gì hết trơn á, nhưng mà chị cảm giác như là chị cảm thấy là tự ái của chị cao á. Cho nên là, chuyện xảy ra mình hông mong muốn, mà giờ mình cũng muốn bạn có thể gợi ý cho mình cách nào để mình cải thiện tình hình hông? Chứ nhiều khi người nhà căng thẳng thì mình cũng hông muốn đâu.
Khó xử quá ha! Tức là chị bạn thì muốn bạn là, à, trong cái quá trình này là chị bạn thì muốn bạn gửi tiền vào cho chị bạn để chị bạn dùng cái tiền đó để lo cho gia đình, đúng hông? Còn bạn thì cũng sẽ có kế hoạch riêng, đúng hông nè?
Ừm. Đúng rồi bạn ơi, mà bản thân của mình á thì mình mới đi làm cũng hông được lâu đâu, tiền tích góp thì cũng có, nhưng mà mình muốn, ơ, tận dụng cho tương lai mình á bạn. Cho nên là mặc dù á lương hàng tháng mình cũng trích ra một số để mà gởi cho chị mình thì hai chị em mà cùng nhau hùng hạp thôi, chứ đâu phải là mình có giàu sang gì đâu, mà bản thân gia đình thì cũng hông đến nỗi khốn khó gì mấy, cho nên là hầu như những cái việc mà gởi tiền hàng tháng là mình đều gởi hết. Nhưng mà cũng có những cái phản phụ chẳng hạn như chị cần cái gì thì mình gởi, nhưng mà lần này nhiều khi á chị nói mình làm hơi buồn chút xíu là "Ờ, chị cũng lo tiền cho lấy tiền đó lo cho ba mẹ thôi mà, chứ đâu phải chị x ừm, xài xài riêng đâu mà em kỳ kèo này kia", cái mình cảm giác như là mình mình mình bị mình bị hổng quan tâm á, mình mình ừ, mình thương chị mình nhiều hơn, nhưng mà thật ra là cũng hông hông hông hiểu nhau á bạn. Đó cho nên là mình buồn lắm.
Nên là cũng phải cho trang trải cuộc sống á. Cũng thương, có một khoảng cách gì đó, đúng hông? Ừm. Mình hiểu. Đúng là quan, ơ, những cái quan điểm trong tiền bạc và đặc biệt là gia đình đôi đôi khi là cũng xảy ra những cái mâu thuẫn về những cái quan điểm và góc nhìn khác nhau, đúng hông nè? Thì đ ờ, lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nói với nhau về cái việc mà mâu thuẫn giữa chị bạn và chị bạn ha. Còn với quan điểm tiền bạc của bạn hiện tại ra sao đi, à, ví dụ như là bạn có công việc hiện tại của của bạn có ổn định hay không nè? Và nó đang có phát triển tốt lên hay không? Và bạn có đang có kế hoạch tài chính gì cho những cái khoản tiền của bạn nè?
Ừm. Ừm, để tâm sự cho bạn nghe chứ mình đi làm á, thì cũng lâu rồi, tính ra thì cũng khoảng 5 năm gì. Mà á, mình cũng xác định là mình đi làm để có kinh nghiệm để sau này mình làm riêng. Với lại là mình cũng chủ động hơn trong cái việc là mình sắp xếp được công việc, thời gian để mà về gần nhà ba mẹ mặc dù là mình không có ở gần. Nhưng mà mình thấy là khi mình làm công việc của mình chủ động rồi á, thì mình cũng chủ động được thời gian khi mà về thăm ba mẹ đó. Cho nên là mình cũng sẽ đang đ để dành tiền đó. Mà nào làm nếu mà làm riêng nha, đầu tư cho máy móc nè, đầu tư công nghệ nè, thậm chí là mình thuê mặt bằng rồi thậm chí mình thuê nhân công nữa, cho nên là rất là tốn nhiều phí luôn. Mà bản thân của mình nó cũng đã dành dụm ra 1 tháng mình gửi tiền về rồi chứ hông phải là hông đâu. Nhưng mà nhiều khi những cái khoản mà cao quá do chị chẳng hạn như chị nói là "Chị muốn mua một cái máy mát xa cho ba mẹ" đi, thì mình không có thể nào đưa cho chị một số tiền lớn như vậy được 1 lần á bạn. Đấy, cho nên nó cũng là một vấn đề, ừ, mà khi mình nói ra xong thì chị nói là "Chị cũng lo cho ba mẹ thôi mà, chị đâu có xài tiền đâu!" Thì mình làm cho mình cảm giác như mình
Ừm. Ừm, hợp lý. Chứ đâu phải gửi thêm nữa bạn. Ờ, mình hiểu nè.
mình buồn nhiều hơn. Ừm.
Cũng vì cũng buồn ha, tại vì bật ra bạn cũng lo, nhưng mà bạn cũng lo cho cả tương lai của bạn đang xây dựng luôn, đúng hông nè? Cái điều đó là cái cái cái sự cái lo của bạn đang sắp xếp hoàn toàn chính đáng mà. Thì, ờ, kể cho mình nghe đi, những cái tháng gần đây nhất là ngoài cái việc là bạn gửi tiền về cho ba mẹ nè, thì, ờ, những cái khoản phát sinh như vậy nó có nhiều hay không bạn và nó có thường xuyên hay không nè?
Ừm. Thật ra thì á, mỗi một tháng thì mình chỉ gửi lần thôi, nhưng mà mình thấy cái tháng rồi á, chị gọi tới 2-3 lần lận. Mà hổng biết là chị có vấn đề gì hông. Có nghĩa là chị đã nói vấn đề là chị mua cái máy, à, mát xa cho ba mẹ thôi, mà cái máy đó hình như là tới mấy chục triệu cơ, mà mình nói là mình hông có tiền liền, đấy. Rồi lúc đầu thì thôi đi, nhưng mà chị gọi thêm lần nữa là chị nói, ờ, chị cần tiền như vậy đó. Rồi xong rồi mình cũng từ chối, xong chị nói là "Thật ra là chị em làm nhiều năm hông lẽ em không có số tiền để em đưa thâu. Mà kiểu như cũng chia, a, cũng chia ra chị bao nhiêu, em em bao nhiêu mà, chứ đâu phải là chị kêu em chia hết đâu." Thì cái lần mà đỉnh cao nhất đó đó là chị nói là "Thật ra là chị cũng lo cho ba mẹ thôi mà, chị đâu có giếm tiền đâu mà em hổng đưa cho chị." Cho nên là mình cảm giác như mình bị mình bị đau mình bị đau lòng á, mặc dù mình cũng có kế hoạch riêng rồi, mình cũng có đưa tiền rồi chứ hông phải hổng đưa đâu. Nhưng mà dường như là mình cảm giác như chị hông hiểu mình.
Ờ. Ô, bị nhiều quá Bạn cũng đã làm đúng những cái trách nhiệm, đúng hông? Những cái trọng trách trách nhiệm với gia đình nè, cũng nỗ lực làm việc để lo cho ba mẹ hàng tháng, đúng hông? Nhưng mà chị bạn thì cứ nghĩ là nh có thể là nhiều khi có thể là tâm lý của chị bạn là nghĩ là bạn đang làm được nhiều hơn, nhưng mà nhiều khi chưa hiểu là bạn chi vào đâu thì cứ nghĩ là cứ đưa thêm, đưa thêm về đi ha. Thì, ờ, sau những cái lần đó, tức, ơ, bạn có từng thử nói hoặc là nghĩ sẽ nói với chị bạn về cái việc là những cái kế hoạch trong công việc của bạn, về những cái dự án kinh doanh của bạn hoặc đầu tư của bạn sắp tới chưa nè?
Ừm. Ừm. Thì hồi tuần rồi đó nó nó lúc nãy mình cũng có chia sẻ rồi đó, hồi tuần rồi nhiều khi nó kiểu như, nó là một cái giọt nước tràn ly á bạn, kiểu như, mình cũng cũng bản thân mình cũng chia sẻ nhưng mà chị chủ động đề cập hớn vấn đề trong cái bữa ăn mà có ba mẹ ở đó luôn, mình cũng cảm giác cảm giác như mình ngại, ừm, tại vì á chị nói xong rồi mình cảm giác như là hồi đó tới giờ mình hông có gởi tiền cho ba mẹ như vậy đó. Mà thật sự mình gởi tiền, ơ, thì một cách rất là khéo léo thôi, mình nói: “Ừ, chị ơi em phụ chị á, để chị ở nhà chị chăm ba mẹ giùm em nha, em cũng hổng có ở gần, chị có tới lui giùm giùm á thì chị chăm ba mẹ.” Mình cũng hổng cho ba mẹ hay luôn, mà vẫn ừ ừ.
Ơ, vậy luôn á ha! Ba mẹ bạn không có biết bạn gửi tiền cho chị bạn luôn?
Đúng rồi, có nghĩa là ba mẹ mình lúc nào cũng an tâm với mình hết. Có nghĩa là mình đi làm riêng rồi mình lo sự nghiệp riêng, ba mẹ nói: “Ừ, cứ lo sẵn đi, ba mẹ hổng sao đâu.” Mà thực sự thì ba mẹ có một cái tiệm tạp hóa nhỏ cho nên ba mẹ nói là ba mẹ có đủ kinh phí rồi. Đấy, kiểu như, mà chị thì h thường hay tới lui rồi thấy ba mẹ hay bị đau lưng đó cho nên là muốn mua cái máy. Đó, thì bình thường nha bình thường lúc mà mình gởi tiền á thì chị thường hay mua cái này, mua cái kia để ý trong nhà đó, thì, kiểu như là, mình cũng có dặn là: “Ừ, thì chị mua thì chị nói phần của chị đi cũng hông sao đâu.” Đó, thì, cái kiểu như là, con cái thôi mà ai hiếu thảo cũng được hết trơn á, hổng quan trọng mà mình ờ, m ờ, đúng rồi.
Ba mẹ nào cũng vậy ha! À. A, cầm luôn. Vậy hả? Hiểu cái tâm lý của bạn con trai mà ha, thì hổng cần cần phải suy nghĩ tính toán gì nhiều, cứ miễn sao là do lo tốt cho ba mẹ là được, đặc biệt là có chị ở gần thì có lo còn tốt hơn phụ cho em, đúng hông? Em ở xa mà cũng, ơ, không có tiện cho ba mẹ, đúng hông nè? Mình hiểu cái tâm lý của bạn trong cái việc là, à, thương ba mẹ và cũng thương cả chị nhưng mà cũng bị bất bình và cũng bị có những cái suy nghĩ nhất định, đúng hông? Thì, à, ừm, nhưng mà ý mình hỏi là cái việc mà, hồi nãy bạn nói cái giọt nước tràn ly đó là bạn có nói rõ là cái việc là cái luyện gi bạn tập trung cho cái kế hoạch kinh doanh này một cách cụ thể với chị bạn để chị bạn hiểu hay không? Rồi thêm nữa về việc có những cái mảng khác nha. Thứ nhất là nói về công việc của bạn nè, rồi cái thứ hai là cái việc mà ừm, bạn nghĩ sao về cái việc mà bạn chuyển tiền thẳng cho ba mẹ của bạn có tiện hay không, rồi chị bạn thì vẫn có thể nếu mà chị bạn gặp, ừm, kinh tế khó khăn hoặc điều gì đó thì bạn vẫn có thể trích được một cái phần nhỏ để lo riêng cho chị bạn nếu cảm thấy bạn thấy phù hợp. Tức là mọi thứ nó tách bạch rõ ràng để thoải mái các bên thì bạn có tiện bạn thấy cái việc này nó có rào cản gì hay là cần điều chỉnh gì hông bạn để mình biết á?
Đúng rồi. Ừm, thật ra thì đối với mình á, lúc đầu á mình đi làm xong mình gửi tiền về thì ba mẹ hông nhận, ba mẹ nói: "Thôi, ừm, lo cho tương lai trước đi, sau này còn lấy vợ nữa đó, để dành tiền đi con". Cái mình cũng hiểu, mình nói: "Ừ, để con ấy cho". Thật ra thì ba mình hiểu cái tâm trạng ba mẹ là khi mà lo cho con xong rồi hông có muốn nhận l lại gì hết trơn á. Với lại là, tình hình của ba mẹ cũng ổn luôn, đúng rồi, cho nên là mình khéo khéo mình nói: "Thôi chị, ba mẹ hổng nhận á thì có gì em xin tài khoản của chị thì em gửi cho chị, rồi á có cần thiết đồ dùng gì thì mua." Nói nào ngay thì mình cũng có nói trước rồi, mà bản thân của mình á thì cái cái công việc của mình á thì hiện tại là mình tính làm riêng là thiên về cái mảng thiết kế nữa, cho nên là nhiều khi mình sợ cái việc đầu tư máy móc á, nhiều khi cái máy công nghệ ngày càng thay đổi á bạn, mỗi năm là nó đều cập nhật hết trơn rồi, khoản tiền rất là nhiều, cho nên là mình phải dự trù vô khoản đó nữa, cho nên là mình thấy cái gì mình chia được thì mình chia thôi. Mà thật sự á, cái giọt nước tràn ly có nghĩa là, chị cứ đề cập vấn đề là "Tại sao em hổng đưa tiền cho chị để mua, chị cũng xài cho ba mẹ thôi", đấy. Mà mình cũng chưa có dịp mình nói nữa, nhiều khi mình nói ra, nhiều khi chị nói "Ờ, cũng lý do lý trấu" này kia đó, mình cũng không có biết làm sao nữa cho chị hiểu bản thân của mình nữa. Nhiều khi á, đã hông có tin nhau rồi thì mình nói ra thì người ta sẽ nghĩ mình bịa, mà chuyện trong gia đình mà hông biết nó nhạy cảm lắm, nhiều khi nói ra xong mà hổng có tin nhau nha, rồi còn có chuyện lớn nữa đó, mình h mình hình dung đến cái cảnh mà ba mẹ biết như vậy thì mình cũng hông muốn đâu.
Đúng rồi, ba mẹ thương con mà. Ờ. Đúng rồi, mắc tiền ha. Mình hiểu tâm lý đó. Ừm. Mình hiểu cái tâm lý bạn nhưng mà bạn có đồng ý với mình là đường nào cũng là chị em mà, đúng hông? Gọi là, chị em một một nhà với nhau mà hổng lẽ, ơ, ờ, vì một cái sự cố này mà có thể mất tình nhau. Cùng lần, gọi là, cùng con của ba mẹ, cùng yêu thương nhau, cùng cùng gắn bó với nhau mà, thì, ờ, có thể là nó sẽ là những cái mâu thuẫn nhất thời thôi. Mỗi người có một cái quan điểm riêng rồi cũng có những cái lo lắng, những có ngờ vực riêng rồi cũng những cái suy nghĩ riêng nữa. Thì thôi để coi là để thoải mái lòng của hai bên. Giống như bạn là con trai đi thì thật thật sự c ờ, kể như là tính của bạn theo đúng cái bản chất của một đứa con trai đi, không cần suy nghĩ nhiều, không cần tính toán nhiều, đúng hông? Thì giờ, ờ, à, bạn nghĩ xem nếu mà phù hợp, thì, ờ, có một cái kế hoạch, tức là, ừm, cái quỹ tiền cho gia đình á, bạn vẫn giữ cái quỹ đó, nhưng mà thôi gửi thẳng cho ba mẹ luôn. Rồi còn lại hàng tháng nếu bạn muốn, a, ừ, biếu bà chị b-b bạn thêm bao nhiêu đó thì bạn cứ, ơ, biếu luôn, thì tài sản đường nào là cũng đã cãi nhau rồi mà. Đó, thì đó, như bạn biết biết vì sao hông? Tại vì thật ra chị bạn thì nhiều khi phụ nữ mà, nhiều khi thích mua đồ nhiều cho gia đình nhưng mà có những cái thật sự cần thiết, có những cái cũng chưa cần thiết. Nhiều khi chị bạn nhiều khi đang săn sale thì sao, kiểu như vậy. Nhiều khi đang thấy cuối năm đồ rẻ các kiểu thì cứ thôi mua đi, mua đi, hối, hối, hối chuyển tiền về mua, nhưng mà nhiều khi là nhờ bạn không chuyển tiền về thì chị bạn cũng đỡ săn sale, đỡ tốn thêm một cái mớ tiền mà nhiều khi chưa cần thiết. Thật ra không phải nói là không mua máy mát xa cho ba mẹ là không cần thiết, nhưng mà ý là nó sẽ tùy thuộc vào thời điểm và cái mức độ cần thiết ra sao của từng, ờ, sức khỏe của từng phụ huynh khác nhau nữa. Thì ý mình nói như vậy để cho tiện, thứ nhất là cũng, ừm, gọi là, sẵn một cái giọt nước tràn ly, nhưng mà sẵn sau này một đà như thế làm tới luôn. Rồi l lỡ sau này bạn cũng có gia đình h riêng của bạn thì sao? Thì cũng tiện trong cái việc là, ừm, cứ gửi thẳng về như thế và biếu chị riêng có thể. Và sau đó thì khi mà mọi hứ ổn ổn lại thì có thể nói, ngồi nói chuyện với nhau một cách chân thành, thoải mái hơn khi đã không còn chấp nhất nhau về những cái cãi vã cũ nữa. Thì bạn thấy cái lộ trình này ra sao nè?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu rồi. Ừ, ừm, mình hiểu. Mình hiểu. Đúng rồi, đúng rồi. Mình hiểu rồi. Ừ, thật ra là cũng khá hợp lý với lại là, à, cái cách của bạn, kiểu như là, nó dung hòa á bạn. Kiểu như, thôi giờ chuyện gì cũng s sẽ ba mẹ cũng sẽ biết thôi, đúng hông? Cái chuyện mình gửi tiền thì giờ mình hổng nhắc đi. Mà giờ mình nói: "Ừ, bây giờ sắp tới em cũng sẽ hông gửi tiền cho ba mẹ", mình nói khéo khéo chút xíu. Nói là giờ muốn gửi dành tiền cho ba mẹ dưỡng già đi chẳng hạn, thì ,à, "Cái tiền đó thì bây giờ em chị mua thì chị cứ nhắm đi rồi xong em sẽ để dành tiền, hoặc là chị có tiền sẵn á, thì chị cứ mua trước luôn đi rồi em sẽ gửi cái phần của em sau. Bây giờ em cũng đang có kế hoạch vậy đó." Mình cũng nói rõ ràng cho chị hiểu ha. Mà, kiểu như là, cũng mong là mọi thứ thay thay thay đổi nè.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, rồi cảm thấy là Ừm, và bạn cảm thấy là nếu mà tự nhiên ngừng cái việc mà gửi tiền cho chị mà gửi tiền cho ba mẹ, bạn cảm thấy kỳ á, thì bạn có thể ma dùng tiền đó bạn mở sổ tiết kiệm cho ba mẹ, nó lại còn ý nghĩa hơn nữa thì sao, đúng hông? Tại giờ chi tiêu nhiều quá, chi rồi cũng hết, nhưng mà sổ tiết kiệm cũng sẽ là cái việc mà khoản dưỡng già cho ba mẹ của bạn rất là tốt trong vài năm tới, nhiều khi ba mẹ lớn tuổi hơn thì sao nè? Thì đó cũng là một gợi ý, hoặc là có thể, ơ, mẹ bạn hoặc ba bạn giữ tiền tốt thì, ờ, sổ tiết kiệm đó đưa cho ba mẹ bạn giữ hoặc là tùy bạn sắp xếp
À, cũng được ha. Ừm, ừm. Tính ra mình hông nghĩ Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Hiểu rồi. Cũng được luôn, đúng rồi. Thật ra mình cảm ơn bạn rất nhiều nha. Nãy giờ á, trò chuyện với bạn mình thấy cũng nhẹ lòng hơn, cũng biết cách giải quyết tình huống nữa. Cảm ơn bạn nhiều nha.
Chúc bạn vượt qua và gia đình cũng luôn gắn bó hạnh phúc nha.
Chào bạn nha, ừm.